お互いタイミングが良かったのと、まあ、周りでも結構ね、あの、みじ短く、こう、付き合った期間でも、全然上手くいっている方が意外と多かったので。うーん、長くね、付き合ってうまくいく方ももちろんいますけど
うーん。 うーん。 うんうんうんうん。
お、いろいろ短いからって駄目なわけじゃないんだな、っていうのは、ちょっと思いましたね。
ああ、ま、あれですよね、まあ、若いからこそできたような感じですよね、ぱっと結婚っていうのは。そう3ヶ月で。なんか短時間でできるっていうのはなかなかなんか、ね、年取るとできないなっていう風なんは思いますね。なん色々と考えちゃって。うん。
うん。 うーん。確かに。 うん。 うーん、いや、そうだと思います。頭がこう賢くなると、結婚ってやっぱしなくなるんじゃないんでしょうかね。
うん。